À, bạn ơi, mình đang gặp phải một cái vấn đề liên quan đến cái việc mà đạt được cái mục tiêu của mình ấy. À, bây giờ mình cần một cái cách, ưm ờ, ừ, mình cần một cái cách như thế nào đấy để mà có thể là linh hoạt mà đạt được cái, ưm, ơ, mục tiêu của mình được. Bởi vì, ờ, như này này, là mình, ờ, đang có một cái mục tiêu đấy là mình sẽ học thêm một cái ngôn ngữ mới. Thì mình cũng đang muốn học thêm nên là tiếng Pháp ấy bạn, để chuẩn bị cho cái việc là đi, a, du học của mình và ứng tuyển vào một cái học bổng của mình nữa. Đó, thì, ờ, bây giờ mình đặt ra một cái mục tiêu đấy là mỗi ngày mình sẽ học tiếng Pháp khoảng 1 tiếng vào buổi tối sau khi mà đi là đi làm về ấy. Đó, thì, ờ, ừm, nếu như mà lịch trình của mình, ờ, có thể là suôn sẻ thì, ờ mọi thứ không có gì thay đổi hết, thế nhưng vấn đề là cái công việc của mình nó lại rất là bận. Đấy, thế nên là có những cái hôm ấy, mà mình về về nhà rất là muộn, ờ, trung bình là chắc là khoảng 8:00 thì mình mới về đến nhà. Ờ, còn hôm nào mà bận nhá, thì, ờ, thậm chí là ở lại công ty muộn hơn, đấy, đợt vừa rồi có những hôm mình ở công ty đến 11:00-12:00 cơ. Thế là, ừm, ờ, nó đúng rồi, thế là nó cũng ảnh hưởng đến cái lịch trình của mình, kế hoạch của mình ấy, mình không thể nào mà học được. Bây giờ mình về đến nhà mình rất là mệt rồi, mình không học được nữa. Đấy, cộng thêm với cái việc là mình cũng phải đi công tác khá nhiều. Ờ, thỉnh thoảng là do yêu cầu công việc thì bọn mình thậm chí là phải đi công tác khoảng 2 đến 3 tuần cơ. Thì bây giờ mình, ờ, mình mình cũng chưa đi cụ thể, thế nhưng mà mình cũng nghĩ là nếu như mà đi công tác như thế thì cũng không biết là phải học như thế nào nữa. Thì bạn có thể đưa ra lời khuyên nào cho mình được không?
Ồ, vậy à. À, tốt quá! Ừm. Mình hiểu. Ôi, vất vả quá! Ôi trời! À, nghe có vẻ là bạn cũng đang trải qua một cái thời gian nó khá là bận rộn ha. Công việc các thứ thì cũng nhiều, lại còn phải tăng ca, nhiều khi đi công tác dài ngày như thế nữa, thì hẳn là cái việc này ấy, chắc là nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều đến cái việc, gọi là, bạn lên kế hoạch học đi. Nhưng mà mình thấy ở đây á, bây giờ bạn có một cái mục tiêu á, mặc dù là bên cạnh cái việc công việc nó quá là bận rộn như thế đi, bạn vẫn cố gắng có thể đầu học tiếng Pháp, thì mình nghĩ điều này á, nó cũng rất là tốt mà. Nhưng mà mình muốn hỏi thêm một chút nha, là không biết á, khi mà bạn học tiếng Pháp này ấy, là bạn đang ở trong giai đoạn là biết một số thứ cơ bản thôi, hay là đã hăng học đến giai đoạn trung cấp rồi?
Ừ, đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. À, thực ra mình thì đang bắt đầu từ một cái giai đoạn cơ bản thôi, mình là cũng là, kiểu, ờ, người mới bắt đầu á bạn, mình cũng chưa biết một cái gì cả, nên là cũng đang phải học, ờ, ờ, từ những cái cơ bản nhất, từ bảng chữ cái thôi. Đó, thế nên là cũng mình cũng muốn là phải dành được, ờ, cho nó một cái thời gian cố định trong ngày ấy, để mà mình có thể đẩy nhanh cái tiến độ học lên được.
Ừm. Ờ, nói chung là cái việc mà khi mà bắt đầu từ cơ bản á, thì nhiều khi là học cũng phải đều đặn, học cũng phải thường xuyên một chút á, thì nó mới thấy hiệu quả được. Mình cũng rất là hiểu cái điều này. Mình muốn hỏi thêm một chút nha, là trong cái quá trình mà bạn học ấy, bạn thường tham khảo tài liệu hay là video từ những nguồn nào, và bạn có tham gia những cái lớp học, gọi là, kiểu, online không?
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, thực ra thì, ờ, mình, ờ, có thực ra là bây giờ mình cũng đang, ơ, tự học thôi. Và trước đây thì mình cũng đã tìm hiểu về cái việc là tham gia vào lớp học, đó, một vài cái lớp học online hoặc là trực tiếp. Nhưng mà cũng vì cân nhắc cái lịch trình của mình như thế đó, mình rất là khó có thể là cam kết được với cái lịch học đấy. Và, ờ, nếu như mà, ờ, tham gia vào những cái khóa học như thế ấy, thì thứ nhất là mình sẽ đóng tiền xong rồi cũng không biết là có đi học được đầy đủ không này. Cộng thêm với cái việc là, ờ, buổi đi buổi nghỉ như thế thì cái tiến độ của mình sẽ rất là không theo kịp được cái lớp ấy. Đấy, cho nên là mình cũng hoàn toàn là tự học bằng, à, qua những cái, ơ, ờ, ứng dụng và các cái trang, ơ, trang web thôi, đó, ở trên, ơ, cũng một vài video trên YouTube.
Ừm, nhỉ. Ừm, mình hiểu. Ừm, nói chung là với cái việc mà, gọi là, đi học lên lớp đi, thì chắc là nó cũng khó với bạn thật. Tại vì bây giờ cái lịch trình của bạn á, nó không có cố định như vế, nhiều khi lại còn phải đi công tác dài ngày, mà như thế thì lúc đầu cũng rất là mệt mỏi mà, lấy đâu có thời gian mà học liên tục được chứ. Mình cũng rất là hiểu điều này ha. Thế thì không biết á, là bên cạnh cái vấn đề, gọi là, lịch trình này đi, có điều gì khác nó đang cản trở cái việc mà bạn học tiếng Pháp không?
Ừm. Ừ, đúng. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm, thật ra thì, à, mình nghĩ, ừm, ngoài cái lịch trình bận rộn này ấy, thì mình, ờ, ừm thực ra nó là cái vấn đề lớn nhất với mình hiện tại. Bởi vì là nếu như mà mình có thể dành thời gian cho nó, ờ, mình có mình đi làm về sớm hơn một chút, và nếu như mà không phải đi công tác về, ờ, cái tính chất công việc của mình ấy, thì chắc là mình cũng sẽ, ưm, khá là, ờ, gọi là, ừm, ừm, cam kết với cái cái lịch học này đấy. Đó, bởi vì, ừm, cái lịch mình quá bận ấy khiến cho mình bị mệt. Đó, khiến cho mình bị mệt này, và cộng với cái việc là, ờ, về muộn như thế thì, ờ, cũng không còn thời gian để học nữa, nên là mình cũng khó. Còn ngoài ra thì, ờ, chắc là cũng đôi khi thôi, đôi khi là mình cũng hơi mệt một tí và cũng hơi lười vì ý thức của mình ấy. Đấy, nhưng mà nó cũng từ công việc mà ra thôi, vì mình đi làm về quá mệt rồi nên là mình cũng không không còn sức đâu mà để mà học nữa ấy.
Ừm. À, cũng được đấy. Vất vả lắm. Ừm. <laughs> Hiểu. Ừ, cái này thì mình cũng rất là đồng cảm với bạn ha. Đúng như bạn nói á, mặc dù là mình thấy bạn cũng có rất là tinh thần để học đấy, nhưng mà nhiều khi là do cái yếu tố công việc mà, nó quá là nhiều thứ cản trở đi. Mà bây giờ, gọi là, đi về nhà như thế á, bạn cũng đã làm việc cả ngày rồi, thì lấy đâu ra sức ngồi học, đúng không? Và nhất là còn là học một cái thứ mới nữa, rất là nhiều kiến thức nó phải thu nạp vào đầu mà. Thế nên là bạn cũng đừng có tự trách bản thân quá nha. À, mình muốn hỏi thêm một chút này, không biết là trong cái quá trình mà bạn học ấy, thì thông thường á, bạn có lên những cái kế hoạch hay là phân bổ thời gian ra, kiểu, mỗi ngày học một cái liên quan đến ngữ pháp, một phần liên quan đến nghe nói, hay là bạn cứ thấy là cái gì nó hay thì bạn cứ học luôn nhỉ?
Ừm. Ừm. Ừ. Ừ, đúng rồi. Ừm. Ừm, ô kê. Ừm. Ừm. Ừm, thực ra thì, ờ, mình cũng học theo những cái chương trình, ờ, giáo án của các trang web mà họ đưa ra thôi. Đó, ví dụ như là mình cũng sẽ học theo chủ đề, ờ, và, ờ, đan xen sẽ có những cái, ơ, bài học thì nó sẽ có những cái kỹ năng khác nhau, đó. Đó, nhưng mà nói chung là cái việc tự học cũng rất ờ, đúng rồi, cái việc tự học thì nó cũng rất là khó và nó cũng sẽ không được như là mình tham gia vào một cái lớp học bài bản ấy. Đấy, cho nên hầu như là mọi thứ thì cũng phải, ờm, ờ, đôi khi là cũng, ơ, cứ tùy hứng thôi. Ví dụ có nhiều hôm mà mình cảm thấy là mình không có cái, ờm, ờ, hứng để mà học từ vựng ấy bạn. Đấy, thì mình sẽ học học ngữ pháp hoặc kiểu khác, họ đổi qua đổi lại.
Ừm, khá bài bản ha. Ừm, hiểu. Ừm, đôi lúc là, gọi là, đổi qua đổi lại thế đi, cho cái việc học nó đỡ là chán ha. À, trong trường hợp của bạn á, mình cũng nghe qua và mình cũng hiểu được một số cái vấn đề, mình sẽ mách cho bạn một cái mẹo cũng như là lời khuyên để có thể bạn cải thiện cái phần nào cái việc, gọi là, học nha. Thì trước hết á, nghe như bạn chia sẻ, mình thấy là bạn có một cái lịch trình rất là bận rộn và nó cũng khá là linh hoạt đi. Thế nên á, trong cái trường hợp này, gọi là, muốn cố định một cái lịch học ấy thì đôi khi cái việc đấy nó có thể rất là khó với bạn. Thế thì mình hơi thắc mắc một chút á, không biết ấy, liệu nó một trong 1 ngày đi, gọi là, 1 tiếng thì cũng có thể là hơi dài quá, bạn có thể dành ra ít nhất á, tầm từ khoảng là, kiểu, 15-30 phút để, gọi là, cho việc học không?
Ừm. Ừm, đúng rồi. Ừm. À, ô kê nha. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, ờ, mình nghĩ là, ừm, cũng nếu mà 30 phút thì c sẽ có chắc là khả thi hơn. Đó, chứ còn trước đấy thì mình cũng, ờ, vừa nãy mình cũng vừa nói là mình đặt ra một cái mục tiêu là 1 tiếng 1 ngày, đó, thế nhưng mà trên thực tế thì cũng, ơ, ừ, có những hôm mà không thể nào mà không thể nào mà, kiểu, ờm, ờ, dành thời gian để học được, vì có về nhà quá muộn rồi ấy. Đấy, đó, thế nên là chắc là 30 phút thì ô kê, chắc cũng sẽ cố gắng được. Nhưng mà thật sự có những hôm về muộn quá ấy, thì bây giờ mình, ờm, mình không học nữa thì, kiểu, nó bị mất chuỗi ấy, thì không biết là bây giờ mình nên thêm như thế nào?
Đúng rồi nè. Ừ, thế trong trường hợp này nha, mình nghĩ á là đối với cái lịch sinh hoạt, cũng như là cái lịch làm việc như thế, bạn cũng không cần phải đặt ra một cái thời gian nó quá là cố định. Cứ như là, kiểu, ngày nào nó cũng học đi, thì đôi khi á, cái việc gọi là bị bỏ dỡ một hôm ấy nó khiến cho bạn cảm thấy rất là tồi tệ. Thế thì thay vì đó ha, bạn có thể đặt ra một cái mục tiêu nó, gọi là, nó đơn giản và nó dễ thực hiện hơn. Đấy là 1 tuần á, bạn có thể học ít nhất từ, gọi là, 3 đến 4 ngày này, và trong 3 cái 4 ngày nhá, bạn cũng có thể là du di lịch trình cho một chút. Đấy, phải tự dưng bây giờ đặt bạn lịch cố định, đúng không? Là thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu, Chủ Nhật, tự dưng nó có những cái công việc nó tăng ca, nó đột xuất hay là bạn phải đi, gọi là, đi, gọi là, đi du lịch hay đi làm sao á, thì nó rất là rối loạn cái lịch trình của bạn, đúng không? Bây giờ bạn có đặt cho mình mục tiêu thôi là học từ 3 đến 4 ngày và trong tuần á, bạn cứ khi nào mà bạn thấy rảnh này, bạn hãy dành thời gian ra đấy để học cho mình. Và mỗi lần học á, nó có thể kéo dài từ 30 phút đến 1 tiếng tùy theo cái lịch trình của bạn. Hôm nào bận quá, mệt quá rồi, học vào trong một thời gian nó ngắn ngắn xíu thôi, hôm nào mà bạn rảnh hơn á thì bạn học nhiều hơn. Cái điều này nó vừa khiến cho bạn, gọi là, giữ được một cái nếp học này, nó không có khiến cái lịch trình của bạn nó quá là bị thay hổi. Không biết là bạn thấy sao về việc này nhỉ?
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừ, mình biết rồi. Ưm, ừm. Đúng rồi. Ừm. À, phần này cũng hợp lý ha. Ừm. Ừm. Ờ. Cũng hợp lý đấy nhỉ. Mình nghĩ là cái này thì nó sẽ dễ thực hiện và dễ áp dụng hơn đấy, so với cái việc là mình cứ đặt ra một cái mục tiêu là ngày mỗi ngày 1 tiếng, đúng không? Bởi vì thật ra thì, ờ, đối với bản thân mình cũng là một cái người mà, ờ, cũng hơi, ơ, kiểu, ờ, OCD, ờ, nhẹ nhẹ một tí đó, cũng không hẳn là OCD nhưng mà nếu như mà mình, ờ, ờ, tự dưng có một vài buổi trong tuần mà mình không học ấy, thì mình cảm thấy rất là khó chịu. Kiểu, bị mất chuỗi như mình nói đấy, nên là sau đấy thì mình sẽ, ưm, khá là khó quay lại về cái việc học ấy, đấy, cảm giác khó chịu ấy bạn. Nhưng mà nếu như mà bạn nói là sắp xếp và khi nào rảnh, và tức là mình không tạo ra cho mình một cái, ơm, suy nghĩ về việc là nó là một cái lịch trình cố định nữa, đúng không? Thì cũng OK, mình nghĩ là khả năng áp dụng sẽ dễ hơn ấy. Ừm.
Ừm. Mình hiểu. Đúng rồi đấy. Ừm. Ừm, mình cũng tin là bạn có thể làm được này. À, và bên cạnh đó nha, mặc dù là mình biết á, là trong cái quá trình này, cái lịch trình của bạn nó cũng gây rất là nhiều khó khăn cho việc học đi, nhưng mà bạn có thể thử tham gia một số những cái lớp học nha. Mà lớp học ở đây á, nó không nhất thiết là cứ phải đúng ngày, đúng giờ nó vào đâu. Bây giờ thực ra là nó có rất là nhiều những cái hình thức lớp học khác nhau, họ quay video sẵn này, họ chuẩn bị hết tất cả từ giáo án, bài học, video cũng như là lý thuyết cho bạn trước. Và mỗi khi nào bạn rảnh á, bạn có lên trên đấy bạn chọn một cái chủ đề và bạn bấm vào thôi. Thì thực ra á, là đối với những cái lớp học này đi, tại vì nó hầu hết nó cũng là video quay trước rồi, thế nên là cái học phí nó cũng rất là mềm này, và bên cạnh đấy á, nó cũng có gi cái người giáo viên, những cái người trợ giảng họ sẽ hướng dẫn, hỗ trợ bạn trong quá trình bạn học này. Mặc dù là mình biết đi, đôi khi là, kiểu, cái việc học như thế thì nó cũng gây cản trở với bạn á, nhưng mà khi mà bạn mới bắt đầu học một ngôn ngữ mới ấy, cái việc mà có những cái người giáo viên, có những cái gì để nó bài bản ấy, thì nó cũng sẽ hỗ trợ cho bạn cái việc học dỡ ơn rất là nhiều nè.
Ừm, ô kê. Ừm. Ừm. Ừm. Ờ. À. Hay ha! Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. À, đúng rồi nhỉ, đúng rồi. Ờ, chắc chắn là cái việc mà trợ giúp trực tiếp này và, kiểu, thường xuyên hơn, ờ, sát sao hơn ấy thì cũng sẽ đẩy cái tiến độ học của mình nhanh hơn, đúng không? Rồi, mình nghĩ là mình sẽ thử, ừm, mình mình nghĩ là đây cũng là một cái, ơ, gọi là, cái giải pháp mà mình có thể cân nhắc được đấy. Ô kê, ngoài ra thì không biết có cái, ơ, có cách nào khác không hả bạn?
Đúng đó. Ừm. À, và kể cả á, còn nếu như có hôm ấy mà, gọi là, bạn quá là bận đi, không thể nào học một cách đầy đủ, bài bản, xem video hay viết bài được, bạn cũng hoàn toàn có thể là sử dụng những cái số ứng dụng, gọi là, học ngôn ngữ ở trên điện thoại nha, ví dụ như là Duolingo này. Trong quá trình này á, bạn không nhất thiết là phải tiếp thu thêm kiến thức mới cho mình đâu, mà bạn chỉ cần ôn lại những cái từ, những cái bài cũ này, những cái lý thuyết mà bạn trước đây bạn đã học rồi á. Bây giờ có thể là có những cái hôm á, bạn chỉ rảnh ra được gọi là 15-20 phút, hoặc là có những hôm là bận quá rồi, bây giờ bạn, gọi là, nạp kiến thức vào đầu á, thì nó rất là mệt. Thì lúc đấy á, bạn, gọi là, chỉ xem lại một chút những cái phần bài giảng đã qua, gọi là, học một số những cái từ mà bạn đã, gọi là, học rồi thôi. Thì lúc này á, cái việc học của bạn ấy, nó, gọi là, vẫn giữ được cái chuỗi này, và bạn cũng không có quá là bị mệt mỏi sau một cái ngày rất là căng thẳng như thế đâu.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, à, cũng hay, ừm. Ừm. Ờ, cũng hay nha. Ừm. À. Ô kê, hợp lý, hợp lý. Mình cũng có thử, ờ, Duolingo một vài lần và cũng mình thấy là cái cách học này cũng khá là hay, giống như là chơi game, đúng không? Ô kê, mình sẽ cân nhắc cái cách này nhá, để gọi là một cái biện pháp thay thế vào những hôm mà quá mệt, đúng không? Ô kê, cảm ơn bạn rất nhiều bởi vì lắng nghe vấn đề của mình và đưa ra những cho mình những cái giải pháp vừa rồi nhá. Mình sẽ, ơ, cố gắng thực hiện để duy trì mục tiêu nha. Tạm biệt bạn!
Ừm. Ừm. Tạm biệt bạn nha!